آآ، كنت عايزاك تنصحني في حاجة كده حاولت أنا أضبطها بس ما عرفتش خالص. فقلت أنت ممكن يبقى عندك شوية أفكار، شوية نصايح تساعدني شوية إن الموضوع يبقى أسهل إن أنا أنفذُه يعني. إزاي أعمل روتين كده مسائي ي يخليني أنام بسهولة و وبسرعة ما ابقاش افضل اسهر واضيع اليوم، وآجي تاني يوم قايمة مش كويسة فأضيَّع اليوم تاني وابوَّظ الدنيا، وجسمي برضه مش بيبقى مرتاح ومش بابقى مركزّة و الدنيا كلها بتبوظ بسبب النوم المتشقلِب ده، فلو عندك شوية أفكار كده وشوية حاجات تخليني أنظَّم الدنيا شوية، هيبقى هابقى شاكرة جدًا ليك بصراحة.
آه يعني فعلًا النوم ال آآ، يعني إن الواحد ما يبقاش مضبَّط نومه دي ممكن تكون حاجة صعبة شوية على الشخص إن هو يتعامل معاها، لأن طبعًا بتسبِّب له شوية مشاكل في النو في يعني في يومه الباقي، ممكن بقى يعني تبقى مشاكل ليها أبعاد كتير أوي. بس خليني أفهم أكتر أنتِ عامةً آآ ب بتخشي يعني بتروحي في النوم إمتى، يعني أنتِ بت بتحسّي إن أنتِ مثلًا عايزة تنامي على الساعة كام؟ قولي لي أكتر عن روتين نو الن النوم بتاعِك بحيث إن إحنا نقدر آآ، يعني أ أفهم منِّك أكتر ال ال النظام بتاعِك عشان أقدر إن أنا أساعدِك.
إمم. بُص هو للأسف إن أنا ما عنديش روتين يعني أنا يوم أنام بدري جدًا ويوم أنام متأخّر وأصحى متأخّر جدًا تاني يوم، فطبعًا ده مخليني مش عارفة أعمل أعمل قاعدة كده أو أعمل وقت معيّن للنوم، يعني اللي هو لأ أنا يعني أنا بانيِّم ولادي في الساعة 22:00 مثلًا، الساعة 22:00 هنكون على السرير ونايمين، أنا مش عارفة أعمل كده، لأن أنا آجي مثلًا أقول طب خلاص أنا حتّى لو أنا كنت سهرانة مثلًا أو صحيت متأخّر النهارده لأ، أنا هانيم نفسي بالعافية مثلًا النهارده مع مع الولاد، ما بانمش وأفضل ماسكة التليفون وأفضل أقلَِب كده وأقعد مثلًا لحد الساعة 01:00، 02:00 وبعدين أنام.
آه، آه. امم.
فحتى لما حاولت أجبر نفسي إن أنا أنام في وقت معين ما عرفتش خالص. فموضوع صعب أوي.
آه. آه يعني واضح إن الموضوع فعلًا مش آآ مش ثابت، دايمًا بيبقى متأخّر، دايمًا بيبقى آآ مش في ميعاد ممكن يكون مناسب إن أنتِ تاخدي كفايتِك من الراحة، آآ بس خلّيني أفهم أكتر آآ يعني آآ هل أنتِ بتحسّي بصعوبة ف في إن أنتِ يعني ت تحسّي إن أنتِ س يعني عندِك استرخاء كده قبل النوم والّا آآ لمّا بتخشي يعني لمّا بتلاقي إن أنتِ دخلتِ في ال النوم وكده بتحسّي إن أنتِ يعني مرتاحة وقادرة إن أنتِ تخ ت تنامي بسرعة مثلًا؟
امم. آه. آآ، لأ بُص هو أنا من الشخصيّات اللي بتحبّ النوم أوي، يعني أنا باعرف أنام كويّس أوي، آآ اللي هو سيبوني على السرير كده هانام 24 ساعة عادي، بس مع مؤخرًا بقى مع الوقت والمسؤوليات وإن أنا بافكّر في حاجات كتير وحاجات كتير عايزة أعملها و إيه اللي تأخّر عليَّ وإيه اللي المفروض أعمله ويعني دماغي شغّالة طول الوقت، فبقى طبعًا موضوع النوم ده مش أحسن حاجة.
آه. إمم.
آآ، لمّا كمان بييجي وقت النوم وأنا عايزة أنام آآ، بتلاقيني لأ برضو م يعني مؤخرًا بقى عندي أرق شويّة كده باحاول أستعين بحاجات عشان أعرف أنام ف فأنا أنا بس عايزة أظبط روتين يعني أنا عايزة أحاول أنام في وقت معيّن وبسهولة ومن غير مشاكل ومش عايزة أقعد أفكّر دماغي تبقى تقعد تفكّر في كل الحاجات كده شمال ويمين فعايزة أهدى شويّة عايزة دماغي تهدى شويّة.
آه. آه يعني أنتِ فعلًا ممكن يكون آآ يعني بيبقى عندِك أرق وبيبقى عندِك يعني ممكن يكون زحمة من الأفكار بتسبب قلق في النوم، بتسبب يعني مشاكل كتير في حتّة إن أنتِ تكوني مركزة آآ ولكن و يعني بمجرّد إن أنتِ ت ت تروحي مثلًا على ال السرير الخاص بيكِ أو تبدئي إن أنتِ تن هتنامي خلاص ب بتنامي بقى بكل أريحية وبتلاقي نفسِك يعني اللي هو رُحتِ في النوم. آآ طيّب يعني إيه هي مثلًا الحاجات اللي أنتِ بتعمليها آآ، في الساعة اللي هي قبل النوم دي؟ يعني أنتِ قبل النوم أنتِ ذكرتِ إن أنتِ يعني بت بت بتنيمي الأولاد الأوّل وبعد كده أنتِ بتنامي، إيه اللي ممكن يكون بيخليكِ بتقعدي لحد مثلًا الساعة 01:00 أو لحد وقت متأخّر قبل ما تنامي كل ده؟
إمم. آآ باحس إن البيت فاضي وساكت وما فيش زن من العيال وصريخ وهبد وكده، فبابقى عايزة أستمتع بالوقت الصراحة، أقعد أتفرّج على حاجة بقى، أكل لي حاجة، أشرب لي حاجة، أكلم مامتي في التليفون، أعمل أي حاجة يعني، أو حتّى لو مش هاعمل كل ده أقعد أسكرول على التليفون كده لحد ما ييجي لي انهيار عصبي من الحوادث والحاجات المقرفة اللي عمّالة أشوفها طول الوقت فانام بقى، يعني اللي هو نامي وخلاص بقى واسكتي، آآ بس. بس اللي هو لأ يعني أنا مش مثلًا بانيمهم وأروح داخلة أقول بقى خ خلاص أنا هانام والدنيا ضلمة ومش ماسكة تلي لا لا لأ ما باعملش كده خالص للأسف.
آه، آه. آه، آه يعني يعني ممكن يكون الوقت ده بالنسبة لِك مهم في حتّة العناية الصحية، يعني أنتِ آآ بتلاقي إن أنتِ مثلًا مبسوطة بالوقت ده عايزة تقضِّيه آآ لأن هو ممكن يكون وقت ما فيهوش يعني مسؤوليات، مافيهوش حاجات تقدري إن أنتِ تعمليها وتزعجِك شويّة، آآ بس خلّيني آه يعني خ آآ خلّيني أفهم طبيعة ال ال البيئة اللي حواليكِ وأنتِ نايمة، هل بتكون طبيعة هادية والّا ممكن تكون يعني مثلًا آآ فيها يعني نوع من الظلام الدائم مثلًا بتكون عاملة إزاي برضو؟ أوصفي لي يعني.
إمم. بالضبط. إمم. آآ، لأ، بُصّ، مش بيبقى في دوشة ولا حاجة، لأن الوقت ال اللي أنا بابقى نايمة فيه الولاد بيبقوا نايمين، فما فيش مشكلة خالص، وهُم لما بيصحوا طبعًا أنا باضطر أصحى. آآ، باحب أنام آه في الضلمة أوي، ما باحبش نور خالص، وأنا باحاول أعمل كده يعني، بس المشكلة زي ما قُلت لك إن أنا آآ، باضيّع وقت بالليل، مع إن أنا شايفة إن أنا ممكن أستغله الصبح، يعني أستغل الصبح وهُم مثلًا في المدرسة، مثلًا ما أنا عندي وقت فاضي وهُم في المدرسة أعمل فيه اللي أنا عايزاه. بس بسبب إن أنا بانام متأخر بالليل، فهُم لما ينزلوا أروح أنا مكملة نوم، فباضيّع الوقت ده، فاهم؟ أنا مشقلبة يومي خالص.
آه، آه. آه، يعني فاهم، ممكن يكون آآ، يعني م ت في يعني ما تعرفيش إن أنتِ تستمتعي باليوم بطريقة طبيعية، لأ، بتلاقي إن إن الصبح ممكن يكون يعني آآ، عايزة تنامي، وبالليل بتلاقي إن أنتِ عايزة تصحي، فبيبقى الموضوع يعني معكوس شوية. آآ آه، وعلشان كده يعني حاولي إن أنتِ آآ، تبقي حاطة روتين كل ليلة تنفذيه، يعني مثلًا محتاجة إن أنتِ تحطي مواعيد آآ آآ، صارمة للنوم. يعني ل بعد ما تنيِّمي الولاد، ما فيش مشكلة إن أنتِ تقعدي مع نفسك شوية، ده حقِّك طبعًا، وتبقي عايزة إن أنتِ يعني تنبسطي بالوقت، اللي هو ممكن يكون ما فيهوش أي ضغوطات أو أي آآ، يعني نوع من اللي هو الزن بتاع الأولاد أو كده. بس ما يبقاش الموضوع زيادة عن حده علشان تقدري إن أنتِ تنامي نوم كويس. يعني مثلًا آآ، تقعدي نص ساعة مثلًا كفاية أوي، ده هيكون كافي، ما يبقاش الموضوع مثلًا آآ، أنتِ ما تبقيش عارفة أنتِ قاعدة لحد إمتى، لأ، لازم تكوني عارفة أنتِ نايمة هتنامي إمتى، هتصحي إمتى، في مواعيد ثابتة؛ لأن طبعًا بيكون في حاجة اسمها ساعة بيولوجية، ودي طبعًا الجسم بيتأثر بيها، يعني كل اما تغيري آه، تغ تكوني بتغيري مواعيد النوم بتاعتِك، كل اما يبقى الجسم مش عارف أنتِ إيه أكتر المواعيد نوم بتنامي فيها كويس؟ إيه أكتر المواعيد النوم اللي ممكن يكون شغال فيها بطريقة كويسة علشان يقدر يديكِ طاقة؟ فطبعًا ده بيأثر على الطاقة بتاعتِك تاني يوم الصبح، بتلاقي نفسِك أنتِ آه، يعني مش نايمة كتير وعندِك أرق، يعني أر أرق كمان الأرق اللي هو بيصحيكِ آآ ما بين الليل. آآ، محتاجة برضو إن أنتِ يعني تراجعي كده آآ، ال الأكل بتاعِك، تشوفي لو في مثلًا مصدر من الأكل ممكن يكون بيأثّر بطريقة سلبية على النوم وبيخليكِ مثلًا تصحي. آآ، مثلًا محتاجة تشوفي آآ، يعني آآ، لو في عندِك ضغط كبير أوي من الشغل، تبدأ تبدئي إن أنتِ يعني آآ، تت تتجنبيه بالليل قبل ما تنامي، تحاولي إن أنتِ تخلصيه الصبح بحيث لمّا ييجي بالليل تبقى دماغِك يعني مسترخية كده شوية، ما فيهاش أي ضغط شغل، ما فيهاش أي آآ، يعني أفكار ممكن تكون عاملة زحمة، هل يعني فكرتِ في حاجات زي كده؟
بالضبط. إمم. بالضبط. إمم. امم. إمم. صحيح. إمم. طبعًا آه. إمم. إمم. آآ، لأ والله ما فكرتش، بُصّ، هي فكرة كويسة فعلًا، فكرة إن أنا يعني علشان أضبّط نومي فاضبّط أكلي، فيبقى life style كامل كده زي ما بيقولوا، علشان يعني حتى جسمي يستفيد من كل حاجة، سواء من وقت نوم، سواء من إزاي أصلًا كيفية النوم نفسها، أكلي لو حاجة بتأثّر عليَّ. آآ، باحاول كمان أقلل كافيين شوية، هو أنا مش باشرب كتير، بس ممكن اللي باشربه باشربه بالليل فبيسهّرني أكتر، فلأ هي فعلًا شوية حاجات كده كتير على بعضها المفروض آخُد بالي منها، وأحاول أعملها على قدّ ما أقدر. آآ، هاحاول مثلًا إن أنا آجي يوم ما انامش خالص، أطبّق بحيث إن أنا آجي تاني يوم آآ، أنام في الوقت معاهم، أبقى خلاص تَعبت بقى إن أنا خلاص مطبّقة بقى لي يومين مثلًا، فأنام معاهم فاقلِب اليوم تاني من أول وجديد، فتفتكر الفكرة دي ممكن تنفع، والّا هابقى تعبانة؟
آه. آه. كويس. يعني بلاش تطبَّقي طبعًا؛ لأن دي مش هتكون يعني فكرة كويسة أوي، بحيث إن آآ، أنتِ كده هتتعبي أكتر وهتلاقي إن أنتِ آآ، الطاقة بتاعتِك يعني باظِت خالص. ف آآ، يعني ممكن تحاولي إن أنتِ تقلّلي كافيين مثلًا لو أنتِ بتشربي قهوة الصبح ده هيساعدِك، أو مثلًا لو لو هتكوني هتشربي حاجة فيها قهوة برضو بالليل، ت ت تبدئي إن أنتِ مثلًا ما ت ما ما تكتّريش منها، ما ما تبقاش الجرعة عالية أوي، بحيث إن هي هتأثّر على سَهرِك أو هتأثّر إن هي تخليكِ آآ، تبقى عايزة ما تناميش. آآ، برضو آآ، ت لو في شاشات مثلًا بتبقى جنبِك في الوقت ده تقدري أنتِ تِقَلليها، بحيث إن هي ما تأثّرش برضو على يعني جودة النوم وتخلّيه يكون آآ يعني آآ، هادي كده و وت ي تحققي أقصى استفادة منه. آه، آخر حاجة برضو إن أنتِ يعني تحاولي إن أنتِ ت تحافظي على البيئة مُريحة، تكون ال السرير مثلًا مُريح، فهتلاقي إن أنتِ جسمِك بيبقى عايز إن هو آه، بيسترخي أكتر، ويكون عايز إن هو ينام أصلًا، مش مش مش هيستنى بقى لغاية الليل، لأ، هتلاقي إن هو بيلِحّ عليكِ إن أنتِ تبدئي تخلّيه يسترخي وينام. آآ ن أ ضوء خفيف برضو تبقى الأوضة كلها هادية، بحيث إن هي تساعدِك إن أنتِ آآ، يعني تبقى مِتشجّعة أكتر على النوم بدري وفي في المعاد اللي أنتِ حطّيتيه لنفسِك.
إمم. إمم. م إمم. فاهماك آه. بيسترخي إمم. صحيح. إمم. إمم. والله عندك حق، بُصّ، أنت قُلت لي شوية أفكار كده كتير جدًا وشوية نصايح، وكلهم الصراحة حلوين جدًا، هاحاول أضبّطهم وأحاول أطبّقهم كلهم، وأنا متأكدة إن الموضوع هييجي معايا بنتيجة كويسة، فبجد شكرًا جدًا على الكلام معاك، وشكرًا إنك ادّتني من وقتك وسمعتني وادّيتني نصايح كتير، فأكيد لو في أي حاجة تانية هاجي لك تاني، شكرًا جدًا.
العفو أنا دايمّا هنا موجود عشان اسمعِك.